Sa'kin ang epekto ano halos kaparehas lang din ng sinabi mo parang 'yung mga bat tulad nga lang sa mga bata kapagka sobra sila sa paggamit. Iba-iba eh, isa diyan 'yung dahilan na, 'yung bata sakitin paglaki. Kasi bata pa lang sila ano na sila eh, babad na sila sa tinatawag na radia radiation. 'Yung sa paggamit nila kasi may personal akong karanasan sa ganyan eh, sa kaibig anak ng kaibigan ko. Bata pa lang siya, meron na siyang kondisyon sa mata. Ta's ang sabi ng doktor nakuha niya yun dahil sa sobrang, ayun nga, radiation, gadget like oo, laging naka-tablet ganyan laging, nanonood ng kung anu-ano, yun. Kaya ang pinaka naging resulta, sabi ng doktor, limitahan na lang talaga 'yung bata. Siguro
Ayun. Tama. Oo. Hmm. Oh. Pa-iPad. Mm. Oh.
2 oras o hanggang 3 oras lang pwedeng pagamitin sa isang araw at pinakamaigi 'wag talaga pagamitin.
Mm. Oo. Kaso, siguro mahirap na ngayon 'no? Lalo na nasanay 'yung bata na, parang buong araw na ano
Mm, yun ang sa tingin ko. Oo. Pero sa'kin, kung magkakaroon ako ng anak talaga, disiplinahin ko talaga na, dapat may oras ka lang kung kailan ka lang gagamit ng ganyan.
Tama.
Kasi kung halimbawa kung para naman sa eskwelahan 'yan, bakit naman kita pipigilan? Pero kung <chuckles> kung mag-aano-ano ka lang diyan, mag-ii-scroll-scroll ka lang
Oo. <laughs> 'Di ba?
'Di ba? Kung hindi naman makabuluhan 'yung gagawin mo
Tama naman. Kailangan may limitasyon.
Ayun may oo. May dagdag pala din akong ano, katanungan sa'yo.
Oo, kasi 'pag ano O sige, sige.
Sa tingin mo paano naapektuhan ng gadgets 'yung ano, relasyon natin sa pamilya at sa mga kaibigan?